Hello. Magandang umaga. Kamusta ka?
He hello po. Hm okey naman po. Okey naman. Ikaw?
Ayun, um, okey lang din. Napatawag kasi ako dahil, um, kahapon lang actually kagabi, um, 'yong mga pinsan ko nandito sa bahay. Tapos ayun naghalungkat kami ng mga litrato. May luma kaming nakitang litrato sa lola namin. Ayun nakita namin 'yong mga pagkabata namin. Oo, so matanong ko lang gusto ko lang kasi mai-share 'yong mga ngiti na gin nagawa namin kagabi. So, ikaw ba? Paano mo inilarawan ang pinakamasayang araw ng iyong pagkabata noon?
<chuckles> Oo, sige, oo. Oo, oo. Sige. Oo. Oo. Oo. Oo. Hmm. 'Yong mga larawan. Oo, sige. Oo. Oh, sige, oo. Oo. Oo. Sa akin 'yong mga paglalaro noon, pagbibilad sa mga araw, 'yong mga activity, mga outdoor, mga ginagawa parang 'yong mga, um, patintero, mga gano'n na laro, oo.
Mm. Tama, oo. To agree. Nako, talagang physical talaga tayo dati. Lalo na, ah, no'ng pinanganak kasi ako ng 1990s. So, talaga na experience ko talaga lahat, lahat, lahat ng sasabihin mo ngayon na puro pisikal. Ay, naku.
<laughs> Oo, oo. Ah, oo, oo, Oo. Magan pisikal na mga gawain, oo. Mag oo, oo, mga patintero, tapos 'yong mga habulan. <chuckles>
Oo. At .saka mga laro talaga dati. Mm. Totoo. 'Yong luksong baka, tawag nito oo, 'yong mga gano'n. Langit lupa. Ay lahat lahat kahit 'yong ano, 'yong ano mo 'yong dampa, kung alam mo ba 'yong dampa, 'yong lastiko. <laughs>
Oo, oo mag oo, oo, langit lupa. <laughs> Magan Oo, ay Mas ah, oo, tapos 'yong teks. <chuckles>
Oo. Chinese garter. Naku, talaga naman. Kapag nag-Chinese garter tayo do'n, payabangan kung talagang kaya mo 'yong, ano, 'yong dalawang dangkal sa ulo mo. <laughs>
Oo. Mga ang dami, oo. Oo. Oo. Oo. <laughs> Oo nga, eh. Ang daming mga 'pag tapos kapag kumukuha ng mga mangga, mga prutas. Oo. Oo. Oo. Oo, aratilis.
So. Naku naman, ah. Oo, 'di ba uso dati 'yoon, 'yong parang maliliit na parang mansanas. Ano bang tawag do'n? Nakalimutan ko. Ala oo, tapos, 'di ba may ano pa, pambala pa natin 'yon sa, ano, sa, ano ba 'yon 'yong 'yong ano natin 'yong ah, 'yong baril-barilan natin noon. Oo, talaga nakakatuwa.
Oo. Oo. Oo. Oo, oo. Tapos ngayon 'yo 'yong marami tayong bangko no'n na pera, kasi 'yong baya ginagawang pera.
Oo. Oo, tama ka. Naku, usong-uso talaga 'yan dati, 'no? So ikaw ba, ano ang mga nangyari noong araw na 'yon, na talaga nagpasaya sa'yo?
Oo. Oo, oo. Oo. 'Yon nga 'yong mga wa 'yong mga memories, 'yong mga paglalaro, oo.
Mm.Mm. Whi ch is hindi na masyadong nakikita ngayon, lalo na nasa siyudad, 'no?
Oo. Oo. Oo, kasi mga mga gadget na sila ngayon, eh, mm. So, ikaw oo, oo. So, ikaw sino-sino ba ang mga tao na kasama mo noon?
Oo, mga iPad kid ang tawag sa generation ngayon. Naku, marami 'yong mga pinsan ko, lalo na 'yong mga kapitbahay ko. 'Yong mga kapitbahay ko talaga 'yong parang alam mo 'yong oo, 'yong talagang ano
Oo, oo. Oo. Mga kapit oo, <chuckles> kahit magbilad kayo ng mga sa araw, ay okey lang.